Ti sono rimasti particolarmente impressi. Però procediamo con ordine, vediamo un attimino: della tua cucina d'origine, no, quella di appartenenza, ehm, cos'è che, diciamo, ti è rimasto particolarmente impresso, quei piatti a cui non rinunci?
Ah s Ma sì. Mh-mh. Allora, della nostra cucina direi, vabbè, i tortellini fatti dalla nonna, o dalla mamma, <chuckles> piccoli.
Mh. Okay. Rigorosamente, quindi, fatti in casa.

Chiaro, e
Cioè, quindi secondo me van mangiati sul posto perché sono freschi. Fine.
Certo, questo questo sì, fa sempre poi la differenza. Ehm, sicuramente abbiamo parlato di palato, quindi, mhmm, ti chiederei ora, hai anche un altro tipo di esperienza un po' più, uhm, sublime, un po' più, mhmm, emotiva con la cucina regionale italiana? Magari, se chiudi gli occhi ti viene in mente quel piatto lì di cui riesci addirittura a sentire il profumo, sensazioni piacevoli, ehm Dimmi.
Mh-mh Ah, sì.